อืม แล้ว แล้วแบบเนี้ยค่ะ ถ้าคุณแบบเห็นสถานการณ์อย่างงี้แล้วเนี่ย คุณคิดว่า จะ แบบถ้าบางคนน่ะเขาอยากจะออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองบ้างอะ ตรงเนี้ยพอจะมีคำแนะนำไหมคะ? ว่า เฮ้ย ถ้าเราอยากจะออกไปใน จากจุดที่เรารู้สึกสบาย เราไม่ต้องดิ้นรนอะไร อยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้ว ทำไมเราต้องไปหาเรื่องใส่ตัวล่ะ อย่างเงี้ย ถ้าเราอยากจะก้าวขาออกไปจากวงกลมที่เราขีดตัวเองอยู่ตรงเนี้ย อ่า ให้มันไปเจอความท้าทายข้างนอก พอจะมีคำแนะนำอะไรดี ๆ บ้างไหมคะ?
ใช่ อ อือ <chuckles> อือ อือ ครับผม อือ สิ่งที่แนะนำเลยก็คือ
เอาแบบทำง่าย ๆ เลย ค่ะ
โอ้โฮ! ง่าย ๆ ด้วยเหรอ? เอาจริง ๆ การก้าวขาออกจากคอมฟอร์ตโซนนี่มันยากอยู่กันนะ <chuckles> อา แต่เป็น อือ อา เออ โอ้ อะ ผม โผะ โอ้
ได้ อ้าว จริง ๆ เหรอ? ลองแหย่ขาออกไปสักเล็ก ๆ ได้ไหม? <chuckles> <chuckles> ท้าทาย ๆ
โอ๊ย จริง ๆ แล้วอะครับ ถ้าเกิดอย่างเป็นอย่างงั้นน่ะ ถ้า ถ้าเกิดคนที่เขาเริ่มมีความคิดเนาะ แต่ยังยึดติดอยู่ว่า เฮ้ย ฉันจะต้องอยู่กับความสบายใจที่ฉันเลือกมาตลอด เงี้ย ก็ให้ลองทำสิ่ง ที่ มันไม่ได้ดูมีความแตกต่างจากสิ่งที่เราเป็นอยู่มากนักแล้วกันครับ อย่างเช่น สมมุติว่า ตอนเนี้ย
ค่ะ อืม ค่ะ อืม อันนี้พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ? ค่ะ
ได้เลยครับ ได้เลย อย่างเช่น ตอนที่เรา สมมุติว่า เราเป็นคนที่กำลังเรียนในคณะบัญชีอยู่ใช่ไหม อา สิ่งที่เขาสอนเราก็คือ อา เป็น อาจจะเป็นพวกเรื่องของ พวกเรื่องของพวกการลงทุน การหุ้น อะไรพวกนี้ใช่ไหม เราอาจจะมีการ อา เป็นตัวเลขครับ เราอาจจะเพิ่มแบบว่า เฮ้ย เราเรียนรู้เรื่องเนี้ยเก่งอยู่แล้ว เราจะเอาข้อมูล พวกเนี้ยไปทำงาน ไปหาความรู้ ไปอะไรเพิ่มเติมก็ได้ครับ โดยไม่ต้องเรียนรู้เพิ่ม เราอาจจะเพิ่มการเรียนรู้เพิ่มแบบว่า เฮ้ย
ใช่ค่ะ อืม อา เป็นตัวเลขต่าง ๆ เนาะ ค่ะ อา ใช่ อืม ค่ะ อ๋อ คือไม่ต้องไปลงเรียนเพิ่ม อืม
ใช่ เอาง่าย ๆ คือเหมือนกับแค่นั้นเขาก็สามารถประกอบอาชีพได้แล้วเนี่ย แต่ถ้าอยากออกจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยเราลองเพิ่มแบบ อะ เพิ่มเรื่องที่มันแบบเกี่ยวพันกัน แต่ว่าไม่ได้ หนีกันเยอะไหม อย่างเช่น แบบอาจจะเป็นเรื่องหนี้สิน เรื่องของอะไรก็ตามแต่อะครับ ที่มันยังอยู่ในเรื่องเดิม ๆ อยู่ แต่มันเป็นความรู้เพิ่มเติม อะไรพวกเนี้ยครับ มันจะทำให้เราอะเริ่มต้นง่าย อา ครับ
ค่ะ อืม ค่ะ อ อ๋อ หมายถึง ว่า ค่ะ หมายถึงว่า เท่า เท่าที่ฟังมาเนี่ย คือจับประเด็นได้ว่า น่าจะเริ่มจากสิ่งที่คุ้นเคยก่อน มันก็จะทำให้เปิดใจได้ง่ายขึ้นเนาะ แล้วก็ เหมือนกับว่า ไม่ ไม่ตกใจมากจนเกินไป อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ลองทำแบบจากเล็ก ๆ ไปก่อน เออ ถ้าลดลองทำดูแล้วมันโอเค ก็ค่อยจะมองหาโอกาสที่มันใหญ่ขึ้น แบบนี้ เข้าใจถูกไหมคะ?
ใช่ ใช่ครับ อา ใช่